โอเคครับผม เออ ก็ดีเนาะ ก็เดี๋ยวจะต้องแบบหาข้อมูลเพิ่มเติมนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วเดี๋ยวก็จะได้เหมือนกับค่อย ๆ ป้องกันปัญหาแต่ละอย่างที ไปทีละเรื่อง ๆ ใช่ไหมครับผม?
อืม ใช่เลยครับ มันก็จะมีแบบเรื่องราวเยอะแยะมากมายให้เรา ต้อง นั่นแหละครับ แล้วก็ค่อย ๆ หาไปทีละส่วน แต่ก็แน่นอนน่ะครับว่า ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีทางออกที่ดีอะครับ ยังไงก็ เอ่อ แนะนำว่าให้นึกถึงแพทย์เขาไว้เลยนะครับ คือถ้าเกิดว่าเราไปตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ อะ บางทีเราอาจจะเจอภัยแฝงอะไรที่เราไม่รู้ตัวอยู่บ้างก็ได้ ถ้าเกิดว่าเจอตั้งแต่เนิ่น ๆ น่ะ เอ่อ ทาง ทางทีมแพทย์เขาน่าจะแนะนำวิธีการรักษาเพิ่มเติมได้ แล้วการรักษาช่วงแรก ๆ แน่นอนว่ามันย่อมดีกว่าเนาะ ดีกว่า แบบที่ มันเติบโตจนอาการแบบเข้าระยะหลัง ๆ แล้วรักษายาก อะไรอย่างเงี้ย ก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้โดยไม่รู้ตัวเลยครับ
<chuckles> ครับ อา ครับผม อืม อืม อืม